Oo tsaka yung iba kasi ang gusto nila makarami ng views kasi 'di ba pagka ano, eh, pagka hindi maganda yung balita mas tinatangkilik ng tao, mas bino-view, mas pinapanood. Oh, sila kasi view ang
Hm. Mhm. Totoo. Totoo, sang-ayon po ako dun, mm.
Oo, view at like yung gusto nila 'di ba? Hindi naman yung miss wala na silang pakialam kung nag-se-share sila ng tama o mali 'di ba? Hm.
Oo, mm. Oo, mm. Totoo, saka minsan nakikisabay nalang yung sinasabi nilang clout sa social media, mm.
Oo yan. Oo, ayun na nga yun. Oo, ikaw ba ano o, sige
Hm, ikaw po ba? Anu sa palagay mo ang mm ang mga karaniwang dahilan kung bakit nagkakalat ng maling impormasyon ang mga tao?
M. Yun nga, unang-una ang dami sa pagsibol ng social media, marami din platform na tinatawag natin sarili nilang platform, meron tayong YouTube, meron tayong TikTok, meron tayong Facebook, so lahat ay nagiging artista at para ka maging artista kailangan mong maraming followers at maraming ding like katulad ng sinabi mo kanina yung iba clout 'di ba, naggaganyan kahit pa sa tingin nila hindi tama yung impormasyon.
Oo. Oo mm. Oo. Mm. Mm. Oo. Totoo. Mm. Mm. Oo. Oo.

Oo, siguro ayun nga magsimula tayo sa mga ano, sa nakapaligid satin kasi tayo din naman pwede tayong magkamali, pwede din tayong magkamali. Pero kung, ah, medyo aware tayo na marami ang nangyayari o nakakalat na face fake news, 'yung mga hindi mga kakilala natin na kaibigan, kamag-anak, sabi ko ako nanay ko, 'yung minsan 'yung asawa ko, medyo nadadala sila sa gan'yan. So, ako bilang bilang, ah, medyo mahirap paniwalain ng mga tsismis o mga fake news, syempre lagi natin sila dapat pa-pa-alalahanan, 'di ba? 'Yun siguro 'yung pinakamadaling ma makatulong at tsaka h'wag na tayong dumagdag dun, h'wag na tayong mag-post ng mga fake news o tsismis man saib i i ano nalang tayo maging responsable tayo, unahin natin 'yung sarili natin, 'wag na tayong dumagdag sa problema 'di ba, ikaw ba?
Mm. Oo. Oh, oo. Mm. Mm. Mm. Oo, oo. Oo, oo. Oo, oo. Totoo, mm. Oo. Oo. Mm. Sang-ayon po ako. Mm. Mm. Oo 'no, sakin yung mga simpleng gawain gaw, ah, gawin para makatulong na hindi na kumalat yung fake news 'no, i-call out mo sila 'di ba? Lalong lalo na yung mga nagpopost ng mga fake news, sabihin mo na, "Uy, ah, baka parang hindi naman totoo yung news na binalita mo, fake news yan." Tapos tapatan mo sila, bigyan mo sila ng reliable source na parang susuporta sa claim mo na fake news nga yung sinabi nila. Kasi parang ano, eh, kailangan din nilang maging informed minsan, kaya kahit na naniniwala talaga ako yung mga tao na nagpapalaganap ng fake news, sarado na yung utak nila sa ano eh, sa mga totoong balita. Oo, kung ano nalang yung gusto nilang paniwalaan, kahit sabihin nga nating alam nilang mali, papaniwalaan nila yun.
Ah. Hmm. Hmm. Ikaw, oo. Mm. Hmm, tama. Mm. Idama. Hmm. Oo nga eh, tama. Mm. Oo. Mm. Tama, oo pero ano, ah, ang galing mo kasi nag vo-voice out ka talaga sa gan'yan, ako minsan medyo natatakot kasi 'di ba, 'yung iba nga sabi mo hindi 'yung iba talaga mahirap pa paniwalain 'tsaka nakikipagtalo si oo, pero maganda rin yung gan'yan, ibo-voice out mo talaga, i-ko-call out mo talaga sila, 'di ba?
Hmm. Oo. Oo. Oo, oo. Mm. Oo. Oo, totoo, ngayon ano na ako, hindi na ako masyado gano'n pero dati talaga kino-call out ko talaga. <chuckles> Oo, 'yon sabi ko, I choose peace na ngayon eh. <chuckles>
Oo, oo. <scoffs> O sige, oo. <coughs> Oo, oo. Oy salamat, ah.
Ayun maraming salamat po, ah.
Oo salamat mu isang napakamagandang usapan mainit nai mainit-init na usapan, salamat sayo. Mm.
Salamat. Oo. Mm. Salamat po, ingat ka po lagi, paalam.
Ingat.

Tama, tama, oo nga. Mm.
Sa inyo po ba?
Oo, talagang hindi maiiwasan yan meron sa paligid natin na, gano'n, katulad lang nung isang isang araw yung asawa ko may ipakitang video sa TikTok, sabi, "Uy, tignan mo ganyan, ganyan." Tapos sabi ko, "Parang stage to, feeling ko stage siya." Tas hinanap ko siya sa CNN. tsaka sa BBC o sa malaki kasi ano na siya, eh, World News siya. Hindi siya totoo, so andali kasi andaling maniwala minsan ng tao, 'no, basta yung para bang kakaiba at saka sabihin natin may kiliti sa puso nila o parang nakakainis, yan, nagpapadala tayo. So, ako talagang diretso check nga dun sa, ano, sa sa malaking establishment 'to ng media. Eh, i-check kung tama ba talaga yung yung yung news na yun. Ako sa nanay ko, lagi ko siyang sinasabi, "Nay, 'pag 'di ka sure, wag mo ng ire-repost o kaya tanong mo muna sa'kin, tanong mo muna sa'kin tas che-check natin." Kasi alam mo naman, kahit may edad na, dapat tinuturuan pa rin natin sila maging responsable dahil pamilya natin sila, 'di ba? Mm.
Oo. Oo. Oo, oo. Oo. Mm. Mm. Oo. Oo, totoo. Oo. Mm. Oo, totoo. Oo. Oh, oo. Totoo, mm. Oo. Oo. Oo. Oo. Oo, oo. Oo. Sang-a Saka sila yung laging biktima sa ganun, eh, 'no, yung mga may edad na, oo.
Kaya nga, eh. Oo nga, oo.
Mm, kasi siyempre hindi kung ano yung makita nila, talagang paniniwalaan nila.
Iyon nga. Hmm. Oo, <laughs> madali silang ma-ano, eh. Oo.
Ganyan din ako sa nanay ko, eh, kung ano nakikita sa TikTok, minsan sabi ko, "Ano ba yung mga pinapanood mo." <laughs>
Ayun. Oo nga, eh, ke minsan, ano, okey lang ba doon, yun nga pino-post pa nila minsan, sabi ko, "Nay, wag na tayo nagpo-post ng ganito." Nung umpisa hindi niya medyo na minamasama ng konti pero ngayon, naiintindihan niya na ako oo, sabi ko, "Maging mapanuri at maingat tayo kasi sa'yo din babalik yan na hindi mo alam nakakatakot ang social media, nanay hindi natin alam lahat." Yung iba, ano, eh, pinost mo tapos sa nagkamali ka, i buburahin mo, pero yung iba na-capture na nila, eh, pwede na nila i-post ulit, 'di ba? So dapat talaga maingat, 'di ba mm.
Oo. Oo. Oo, oo. Mm. Totoo, totoo. Totoo, mm. Mm. Mm. Oo. Oo. Totoo, sang-ayon po ako din kasi lahat ngayon pwede na i-screenshot.
Ikaw Hmm, ayun, yun na nga ang sinasabi. Ayan na nga, oo, ikaw ba, ano? Ah, sige.
Oo, mm. Ano po yung mga, ano, mga simpleng paraan po na pwede niyong gawin, ah, ng bawat isa para makatulong na hindi na kumalat pa yung mga fake news o tsismis?